Ada, iya. Kayak ngikutin kita. <laughs>
Iya, jadi kayak kita tuh benar, padahal saya tuh pernah ini sih Kak, kayak lagi apa, naik kendaraan pribadi naik motor sih, itu buru-buru karena saya merasa dikejar hujan, jadi kayak, "Oke, di kantor ini udah agak netes nih airnya nih, jadi aku harus buru-buru ke ke rumah," gitu kan, "harus buru-buru pulang" gitu kan. Beneran Kak itu, aku tuh ngelihat ya, di depan aku. Jadi mungkin aku sekarang ada di sini gitu kan, di depan aku jarak berapa ratus bukan ra berapa ratus meter, itu udah hujan dan orang-orang tuh udah pontang-panting gitu kan, pakai jas hujan lah, pada minggir semua jadi kayak
Mhm, hmm. Mmm. mhm. Heeh. E hujan, iya benar. Heeh. Heeh heeh. Heeh, <chuckles> heeh, benar benar. Mmm. Mhm. Iya. Heeh heeh heeh. Heeh. Hujan. Ah, makanya tuh. Heeh heeh heeh. Mhm.
benar-bener dikejar hujan ini namanya ini, ya ampun.
<laughs> <clears throat> Iya, benar, kayak gitu tuh. Saya malah di belakang biasanya. Di belakang "Wah, di belakang deres, gitu kan, ketika agak cepetan" gitu aja kan, "jangan se masa tunggu saya pul sampai rumah sampai rumah." <chuckles> Begitu sampai rumah langsung <laughs> Itu apa hujannya, ih, langsung deres banget. Heeh, ma sampai depan rumah persis tuh baru, ini, baru deras gitu. Jadi untungnya, eee, et pengertian hujannya. <chuckles> Jadi, hmm hmm. Mhm, hmm.
Hmm. Wow! <chuckles> Mhm. Heeh heeh. Mhm mhm mhm mhm. Waduh, langsung mandi ya. Hmm. Waduh. Untungnya ya, aduh seneng banget kalau kayak gitu tuh Kak. Rasanya kayak, mmm, "Kan, coba aja tadi, eee, jadi mampir beli cilok" heeh, waduh ini jadi basah semua nih, berkuah semua nih sama orang-orangnya kan, gitu. Mhm.
Dikejar-kejar. Iya, ah udah, jadi deh. <laughs> <chuckles> <chuckles> Benar, iya benar banget. Nah, eee, efeknya lagi kalau di tempat saya itu kan masih banyak kayak perkebunan kan, jadi kayak apa namanya, lombok kayak lombok, paling itu, paling nggak bisa kena air kan lombok itu. Udah, kalau udah heeh, kalau udah kena kayak gitu kacau kacau ininya, hujannya tuh <sniffs> harga cabe ya, harga cabe itu pasti naik mahal. Udah udah heeh. Gitu jadi karena iya, karena mesti, eee, bilangnya, eee, karena panennya kurang gitu kan. Jadi akhirnya, eee, harganya mahal. Jadi musim kayak gini nih agak susah. Jadi untungnya saya bukan pemakan cabe. <laughs> Jadi nggak terlalu pengaruh. <laughs>
Mhm. Iya. E cabe. Oh, ya ya ya ya. Mhm. Mhm. Waduh, iya iya iya iya. Mhm. Mhm. Iya iya iya iya. Waduh. Mhm. Haduh, saya yang repot, Kak. Heeh, seblak saya mahal ini, harganya nih jadinya juga Ya ya ya ya. Mmm. Hmm.
<chuckles> <sniffs> Iya. <laughs> Iya, <sniffs> hmm. Terus akhirnya akhirnya karena ada sering kejadian kayak gitu
Mhm.